À, và sẽ bạn sẽ có vào vào c ngày cuối tuần thì bạn sẽ có nhiều cái hoạt động, ờ, hơn, ờ, c h hoạt động muốn làm hơn vào buổi sáng, đúng không? Thì thì thì thì cho mình hỏi chút là ví dụ, ờ, nếu mà bạn, ờ, cảm thấy một buổi sáng thực sự là tốt với bạn ấy, thì bạn muốn sẽ sẽ b sẽ l làm những cái gì ngoài Ừ.
Ừm. Ừm. Một buổi sáng lý tưởng của mình, đúng không? <laughs> Mình nghĩ là, ờ, đấy, trước khi mà mình ăn uống gì thì mình sẽ muốn, ơ, đi ra ngoài hít thở không khí và mình sẽ ví dụ ờ, đi bộ một vòng, kiểu, hít cái, ơ, cái không khí đầu tiên trong ngày ấy.
Ờ, cái cảm giác, gọi là, chill chill, đúng không? Ờ, đi bộ. Ừ, hít th hít hít th à, nghe nên là mới tập thể dục buổi sáng, đúng không? Như kiểu, gọi là, một hình thức tập thể dục là nhẹ nhàng. Sau đó sau đó bạn sẽ làm
<laughs> Ừm. Đúng rồi. Sau đó thì mình nghĩ là mình sẽ đi chợ, bởi vì, ờ, không hiểu sao nhưng mà cái không khí đi chợ vào buổi sáng nó rất là rộn ràng, nó rất là vui ấy. Nó không bị quá xô bồ như kiểu là mình đi chợ vào buổi trưa, ờ, và nó không bị, kiểu, buồn như là đi chợ vào buổi chiều tối. Kiểu buổi sáng mọi người có rất là nhiều năng lượng ấy và đồ đạc thì nó cũng tươi ngon hơn nữa, nên là mình rất là thích đi ra chợ vào buổi sáng.
<laughs> Ồ. À. Ừ. Ơ, cái này cũng là một cái hay đấy, bởi vì mình thấy đi chợ buổi sáng cũng là một cái hay đấy. Cũng có thể là, ờ, mua may bán đó, cũng toàn nhiều đồ tươi hơn, đúng không?
Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi.
Ừ, vừa được đi chợ, vừa được, ờ, ờ, tập thể dục mà lại còn đấy, lại còn định một vui. <laughs> Ừ. Ơ, thế cho mình hỏi ch t bạn, à mà hơi tò mò chút, bạn nếu mà mà có lời khuyên nào cho cho mà nh những người đang, kiểu, cố gắng xây dựng một, ờ, thói quen tạm có như hạn công việc, ờ, thói quen buổi sáng tốt tốt đẹp ấy, tốt lành hơn cho cả một ngày ấy, thì bạn có lời khuyên gì không?
Đi tập thể dục luôn, chính xác! <laughs> Ừm.

Ừm, thì ví dụ như là <clears throat> ngày hôm đấy mình định ăn cái gì cho bữa trưa với bữa tối thì trong lúc làm bữa sáng là mình cũng sẽ <clears throat> chuẩn bị trước các cái ví dụ có những cái bước gì mình làm trước được cho bữa trưa với cả bữa tối thì mình sẽ làm luôn, để, kiểu, trong ngày là, ờ, mình sẽ không cần phải dành quá nhiều thời gian ở trong bếp ấy.
Ờ, vậy à? Ờ, hay quá! Thế, ờ, bạn có thể kể cho giùm chi tiết hơn là, ờ, bạn là làm món gì ngon nhất không? Vào buổi sáng ấy.
<laughs> Buổi sáng thì mình để mà ăn uống cho nó đầy đủ chất và kiểu rất ngon miệng ấy, thực ra là mình có một b bữa ăn này mà thực nó khiến cho mình, kiểu, kể cả có ngái ngủ đến mấy hay trời có lạnh đến mấy, mình cũng muốn bật dậy ra khỏi giường để, kiểu, nấu được cái món đấy. Ừ, kiểu, coi như là một cái mình, kiểu, rất là mong đợi vào buổi sáng ấy. <clears throat>
Ừm. À. <sneezes> cái món đấy món đấy thì ừ. À. Thế cái món đấy, ơ, ờ, thường thường nó sẽ bạn có mất nhiều thời gian để chuẩn bị nó không? Bạn có thể chia sẻ cho mình, ờ, thêm chút về cái món đấy không?
Ừm, món này thì rất là nhanh luôn ấy, kiểu siêu nhanh mà lại, kiểu, rất ngon và, kiểu, đầy đủ dinh dưỡng. Đấy là món bánh kếp, bạn có biết không? Kiểu bánh rán ấy.
Ờ. À, bánh rán ngon, nghe hấp dẫn quá ha. Thế, ừm, bánh rán thì bạn có có có thêm trứng gì không? Hay là chỉ có mỗi rán không?
Ừm, ừm, ừm. Ờ, thì món này của mình là, ờ, có bột, có trứng và mình còn cho thêm cả hoa quả nữa. Ở trong cái bột bánh của mình thì mình có cho thêm quả chuối để cho nó có mùi thơm. Và mình sẽ chỉ dùng ờ, mình sẽ chỉ dùng ít dầu thôi, ít dầu ăn, thay vào đấy thì cái chất béo mà mình thêm vào sẽ là từ sữa chua Hy Lạp với cả một cái loại trái cây gì đấy mà nó có vị chua để nó cân <giggles>
Ờ, nghe hấp dẫn ha. Ờ. Ừm. Ồ, nghe Tây quá nhỉ? <laughs> Nghe như Tây, giống ơ, ờ, đồ ăn ở Hy Lạp cơ à. Thế bữa bạn, ờ, <laughs> thế bạn có chuẩn bị, ờ, cái bữa sáng đấy thì khi thường thường, ờ, bạn 1 tuần bạn ăn mấy buổi?
Ừ, cái món này thì mình ăn, kiểu, mỗi ngày cũng được ấy. Mình biết là ở Việt Nam thì mọi người sẽ kiểu ăn phở, ăn bánh mì nhưng mà mình thấy ăn những cái món mặn vào buổi sáng nó khiến cho mình rất là bị buồn ngủ ấy. Không hiểu sao lại thế, ờ, cho nên là mình sẽ ăn, kiểu, nhẹ nhẹ, có hoa quả.
Ờ. Ờ. Ừ, thế <laughs>